क्या बात है! जैसे आपने वुडन टॉयज़ की बात की काफ़ी अच्छा विचार लगा मुझे जान कर के। और और भी आपने जो विचार साझा किए वाक़ई में अ, ये भी बड़े सराहनीय है कि आप अ, मतलब मेटल की बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। मेटल के आप अ, आप घर से खुद शॉपिंग के लिए कपड़ा जो क्लॉथ आपका बैग होता है वो लेकर जा सकते हैं, काफ़ी बचाव हो सकता है उससे प्लास्टिक का। और साथ में जब आपने टॉयज़ की बात की तो देखिए टॉयज़ के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको लगता है कि क्या सारे टॉयज़ जो हैं वो आपको वुडन में मिल सकते हैं? अगर आजकल की हम बात करें तो?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अ, देखिए सारे टॉयज़ भी देखिए वुडन में जो है ना मिल सकते हैं। बिल्कुल देखिए अ, और देखिए मैं मानता हूँ कि ज़रूरी भी है और देखिए मैं मानता हूँ कि वुडन के टॉयज़ जो है ना देखिए थोड़े से ब अ, जो हैं ए ए एक्सपेंसिव भले ही होते हैं, महँगे भले ही होते हैं। लेकिन देखिए वो हमारे लिए ना देखिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमारे अ, वातावरण के लिए भी देखिए बहुत ज़्यादा अ, फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और देखिए अ, अगर हम देखिए ऐसे वुडन टॉयज़ यूज़ करेंगे ना तो देखिए मतलब इसका लेकिन एक और देखिए थोड़ी-सी जो कि समस्या है ना वो के इसमें जो है ना कि थोड़ी कि थोड़ा अ, पेड़ देखिए कटते हैं और मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल भी अ, थोड़ा-सा मतलब ये अ, समस्या ला सकती है। तो देखिए उसके अलावा देखिए सब सब कुछ सही है इसमें और अ, मैं ये मानता हूँ कि देखिए इसका सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए ये ना वातावरण को ना लंबे समय तक जो है ना अ, दूषित नहीं रखता। और जैसे देखिए प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ देखिए प्लास्टिक को अगर देखिए जलाया जाए। तो उसमें देखिए हार्मफुल गैस निकलती है और अ, प्लास्टिक को देखिए अगर फेंक दिया जाए तो वो घुलता-मिलता नहीं है। देखिए एक विकल्प जो प्लास्टिक के साथ किया जा सकता है ना, तो वो ये है कि वो देखिए उसको सड़क के नीचे दबा दिया जाए। जब से हमारे जैसे भारत सरकार अभी कर रही है सड़क के नीचे कचरा दबा रही है। देखिए वही कर सकते हैं। हुँ, तो देखिए ये
सही बात है। कहीं न कहीं वातावरण तो वहाँ भी नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो फ़िर मिट्टी को भी तो कहीं न कहीं खराब कर रही है ना। अगर सड़क के नीचे क्योंकि गलेगा तो वो फ़िर भी नहीं।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल मिट्टी को भी देखिए
तो ऐसी स्थिति में कैसे कितना आपको सही लगता है कि उसे सड़क के नीचे दबा दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए। तो क्या वहाँ की मिट्टी पे असर नहीं पड़ रहा है क्या?
जी, जी। देखिए, मिट्टी पे तो असर पड़ेगा। लेकिन देखिए इसका कुछ न कुछ विकल्प तो निकालना ही होगा ये बाहर तो देखिए और भी ज़्यादा जो है ना मेरे वातावरण को गंदा कर रहे हैं। ये गंदगी को अ, जो है प्रमोट कर रहा है। तो उसके बजाए देखिए मैं तो यही मानता हूँ कि फायदेमंद देखिए अ, यही रहेगा की हम जो हैं इसका <coughs> अन्य विकल्प ढूँढे जैसे देखिए सड़क के बीच अ, सड़क के नीचे दबाना। ताकि अ, देखिए कम से कम जो है ना ये अ, गंद गंद गंदगी देखिए ज़्यादा ना फ़ैले और देखिए मैंने अक्सर देखा है कि ये अ, इनकी वजह से हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, सही कहा। सड़क के नीचे कोई खेती तो होनी नहीं है। बिल